E o e o e às vezes essas amizades, que são feitas através de um jogo, sei lá, antigamente, umas amizades que eram feitas através de um bate-papo. Bate-papo da Uol, bate-papo da Bol e tal. O o isso, aí pro ia para o MSN. E essas a muitas de dessas amizades, elas acabam permanecendo em termo de contato até mais do que as amizades reais, né? Não sei não sei se acontece contigo, se de você ter um amigo sei lá. Você tem um amigo que cresceu contigo e você tem um amigo que você só, sei lá, só teve contato pela pela internet, e você acabar conversando e de e e sabe, dividindo coisa da sua vida mais com aqueles da internet do que conversa com <giggles> o o seu amigo, né, da da sei lá, da do real ali, do do seu mundo real e tal. Acontece muito disso, né?
Hum. Da bate-papo da Uol, MSN. Claro, com certeza. Com certeza. Com ce Com certeza cara, tem uma galera de amizade que eu fiz eh, assim virtual, né? Coisa de internet, que pô fica aí até hoje. E e e gente da época é essa, daí do MSN de ficar conversando lá de madrugada, né? Aquela época de que tu tu não tem nada pra fazer, então tu fica até tarde conversando com as pessoas no no What no MSN, ó no WhatsApp. Agora é o WhatsApp, né?
E Muito tempo. <laughs> E era legal naquela janelinha quando aparecia que tremia assim. Ixi. <laughs>
Nos É chamando atençã nao é comigo nunca funcionava, como eu estava sempre ocupado. Justamente pra evitar isso, porque às vezes eu estava no meio de um jogo, eu gosto muito de jogar, sempre gostei, aí vinha gente chamando atenção, assim, nossa, dava uma raiva. Aí eu passei a deixar no ocupado eternamente e nunca mais tive ninguém me chamando atenção. <laughs>
Ah! <laughs> Aí pronto. <giggles>